А в общем, а, деньги, богатство, статусы не можут а, не могут гарантировать, э, то есть счастье, да, то есть, э, м, это не 100 %, то есть все богатые, как, э, как, ну, раньше считали, не знаю. По крайней мере, я в школе так считала, да. И я помню даже, о, был такой сериал "Богатые тоже плачут".
М, мгм. Мгм. Ну и Мгм. Мгм. Был такой, да, с веро Вероникой Кастро. Мгм.
Н-да, и вот как-то я его так несерьёзно воспринимала, да, ну, на тот момент я ещё там ребёнком была, когда я посмотрела, там лет 10, там 12 было, не помню. И, а, м, вот я не понимала, на самом деле, я не понимала, то есть, как, э, богатые могут там страдать, да.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ну, они умеют.
Боже мой, то есть, ну <laughs>
Может, у них уни университет страдания, может, у них есть специальный?
То есть, э, не знаю, вот, э, были б м, была бы я богатым человеком, у меня бы не было времени на какие-то страдания. Я бы путешествовала по всему миру. То есть, я всегда бы что-то новое там, а, смотрела бы, м. То есть, куча мест в мире, да, там, где там
Мгм. Мгм, мгм. Мгм.
Иногда надоедают люди, хотя я тоже не очень люблю людей. То есть много мест очень красивых, где нет людей. То есть и ты можешь себе это позволить.
Мгм. Мгм. Может быть. Ну, безусловно.
Вот как можно страдать, если ты себе можешь позволить любую жизнь? Ты себе можешь всё позволить.
М, так, всё Ну, может быть, ну Люди находят себя в этом.
И точно так же, вот. А, ну да, а вот некоторые вот.
Ну, то есть для для них путешествие в рутину превращается. Ну, то есть условные Багамы от Мальдив, м, в океане ничем практически не отличаются.

Жизнь останется такой же.
Ну, в принципе даже, ну, жизнь останется. Э, но я вот, э, я знаю много, э, людей, ну, не не мо могу сказать прям много, ладно, там 5, допустим, 5-6 человек, да, которые, э, ну, это семьи, и они реально богатые очень.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм.
То есть, у них там, э, там по 5 квартир, у них там куча там машины, там последних моделей. То есть, они, а, ездят каждые 2-3 месяца там, э, в отпуске по всему миру.
Мгм. Мгм. Да, да. Мгм. Мгм. Мгм.
И точно также они сидят и работают, э, м, ну, в том же офисе. Да, вот, допустим, 1 допустим, она ходит туда каждый день. То есть, она сидит с утра до вечера. То есть, она не, м, н не путешествует там всё время, да, хотя они могут себе это позволить. Не знаю. Это из-за чего? То есть
Мгм. Ну да. Мгм. Мгм. Ну да. Конечно. М. Ну, потому что они, э, знают цену деньгам.
Вот она они считают, что у них недостаточно денег. То есть, если у них там работают там целый офис людей, там есть главные, то есть, люди. Они всё равно всегда находятся там. Да, они уезжают в отпуск, допустим, на неделю.
Нет, просто они Мгм. Ну. Ну, потому что они будут работать всегда. Мгм. Ну, потому что они по-другому уже не умеют. Это их путь, в котором они видят свою ценность.
То есть это просто привычка, это н не жадность какая-то там- заработать больше, нет?
Мгм. Нет, ну, это не прямая жадность. Имеется в виду, что они никогда себе цели не ставили, которых они должны достигнуть. Они будут работать, пока работает всё. То есть они в этом получают, возможно, свое удовольствие в некоторой степени. Вот плюс возможно, что они считают, что если они навыки работы потеряют, то это будет гораздо хуже для них. Такое тоже есть. Но бывает, что и действительно, э, в зависимости от денег уже, да. Что должно быть больше, больше, больше. Ну, потому что у кого-то же 10 квартир, а у кого-то 16. Что мы хуже, что ли? Надо тоже переплюнуть. Там же потом в конце будут мериться квартирами, у кого больше- тот победил.
<chuckles>
Поэтому я думаю, что, м, ну, это будет объективно, что люди действительно А возможно, они не могут себя занять- это ж тоже тоже проблема. Есть же всегда забавно слышать, что люди не умеют тратить деньги. Но большая часть людей же не умеет тратить деньги. Особенно те, кто бедные были. У них же нет способности деньги тратить с умом. Они могут транжирить- это да.
Мгм. Мгм.
Там з забить склады там чем-нибудь барахлом и так далее. Но у них, э, каждый раз эмоция, что что-то новенькое купил. То есть, ну, чтобы что-то купить, а не чтобы что-то носить там и так далее. Ну это к сожалению, беда. То есть, нет финансовой грамотности, которая поколениями, например, у европейцев развивалась.
Мгм. Мгм.